طب ورد فعل صحابِك بقى يعني، دول برضو كانوا متعودين دايمًا يشوفوكِ باللبس الرياضي، يعني كان إيه رد فعلهم؟
آه. بُصي يعني، آآ، ب صحابي كده، كده، اللي في الشغل كنت لسه يعني كنت لسه في الأول، فهُم ما يعرفوش أصلًا مروة ال آه، يعني هُم لاقوني مرة واحدة شكلي حلو، فدول أخدوا أول impression حلو منهم لنَفسهم، فit's okay. صحابي بقى <laughs> صحابي بقى اللي عارفينني برضو كانوا منبهرين جدًا، اللي هو: "طَب أنتِ إيه؟ طَب أنتِ طَب أنتِ مش أنتِ م أنتِ مرتاحة؟" وقعدت أقول لهم: "يا جماعة مش مرتاحة بس يعني ما تفكرونيش يعني سيبوني أتناسى عادي." ف فخلاص أنا لِبست كده والشغل مُحتِّم عليّا كده ف فتمام. فلا بس كانت كل الناس طبعًا متفاجئة. إمم.
جديدة عليهم شوية. حلو جدًا. <laughs> <chuckles> آه. <laughs> طَب خلّيني أسألِك يعني، أنتِ حاليًا شخصيتِك إيه اللبس اللي بيعبّر عنها أكتر؟ يعني هل أنتِ شايفة اللبس الرياضي لو أنتِ لبستيه هتحسي إن هو بيعبّر عن شخصيتِك أكتر وبساطتها والتلقائية، والّا اللبس بتاع الشركة، لبس ال المُهندم أوي بدلة و ولِبس شيك؟
إمم. إمم. بُصي هو أنا حاليًا دلوقتي، آآ، بقيت أختار يعني بقيت في النُص، يعني أنتِ عارفة لما تروحي من اليمين أوي للشمال أوي مرّة واحدة كده extreme، extreme ده وextreme ده خالص كده، فأنا دلوقتي حاسة إن لما خدت أصلًا الخطوة دي لما رُحت من اليمين للشمال كده بقيت حاسة إن أنا حاليًا دلوقتي باختار اللي في النُص، يعني باختار بتبقى حاجات مُريحة بس في نَفس الوقت شك شكلي حلو أوي فيها. مش ط مش لِبس رياضي يعني، بس أهم حاجة تبقى مُريحة زَي مثلًا ال الsets بتاعِة البنات اللي طالعة دي مش عارف إيه. اللي هو أهم حاجة تبقى مريحة بس في نَفس الوقت شيك جدًا. ف آه، ف فأنا حسيت إن هو بصراحة يعني النقلة دي هي اللي خلتني الشخص المتوازن في لبسي دلوقتي، ف فشايفة إن دي حاجة حلوة يعني.
إمم. آه صعبة. آه. حلو. امم. آه، آه. تبقى شيك. إمم. حلو أوي. طَب أنتِ شايفة إن ده هو اللي بيعبّر عنِك دلوقتي؟
آه بصراحة كتير، يعني حاسة إن أنا كمان عملت حاجة عظيمة اللي هو، أ دمجت ما بين حاجتين وأنا في نَفس الوقت حاسة إن هو أنا، ف يعني ده ده ده شخصيتي وده أنا، اللي هو مرتاحة في لِبسي
أنتِ شايفة إن أنتِ ذوقِك اتغيّر تمامًا من قبل الشغل لبعد الشغل، يعني أنتِ ش كان شخص بيروح لمحلات يمكن مختلفة تمامًا عن اللي أنتِ بتخشيها دلوقتي تشتري لبسِك، صح؟

قولي لي كده إمتى أول مرّة حسيتِ فيها إن لبسِك بيعبر عنِك؟
امم، آآ بُصّي هو أنا أصلًا كنت شخص طول عمره رياضي لحد الجامعة، فأنا كان لبسي كلّه أصلًا sportswear، اللي هو لِبس تمرين فقط. ف ف فعلى طول بقى ال ل لبس تمرين اللي هو تيشيرت و <laughs> وpants و و وجزمة كبيرة كده و فهو ده كان لبسي على طول. فلمّا بقى اشتغلت ودخلت بقى في مجال العمل بتاع الشركات الmultinational، آآ بدأت بقى آخد بالي من لِبسي كويس جدًا لأن أنا أمّا كنت بابُص كده باشوف الناس لابسة إيه، بالذات بقى اللي هو آآ أنا اتنقِّلت في شغلانتي ف في أكتر من حاجة لحد ما بقيت sales. فالsales ده اللي هو
حلو أوي. امم. آه. لِبس سريع يعني م بتلبسيه آه، آه. <laughs> حلو. أها. آه. آه. آآ، نقلة كبيرة دي من من لِبس رياضي بس لشركات multinational يعني. قولي لي النقلة دي أصلًا كانت عاملة إزاي بالنسبة لِك؟ يعني إزاي قدرتِ إن أنتِ تتأقلمي مع الجو بتاع الشركات واللبس ال اللي هو الformal أوي يعني؟
امم. أيوه بالضبط، ما أنا يعني كانت نقلة طبعًا كبيرة أوي بالنسبة لي، اللي هو أنا طول عمري بالبس حاجات مُريحة وبتاع. وبعدين مرّة واحدة بقيت sales في شركة multinational فأنا المفروض ألبس بقى وبانزل meetings مع clients كبيرة جدًا وبتاع، فاللي هو إيه ده؟ لأ، ده الموضوع هنا لنا هنا وقفة. فطبعًا طبعًا أول ما بدأت رُحت نازلة بقى جايبة لِبس قد كده، كلّه formal وsemi-formal و والحاجات دي وطبعًا heels وبتاع. فلمّا بدأت بقى ألبس ده
آه. امم. آه. <chuckles> آه. آه.
وأروح الشركة وأحضر meetings وبتاع، حسيت بجد الموضوع <tsk> بجد بيأثر على نفسية البني آدم جدًا، يعني اللي هو م مش مجرد بس
اشرحي لي أكتر، يعني إيه بيأثر على نفسيتِك؟ يعني آآ، اللبس مش مجرد بس بيحسس البني آدم إن هو شكله حلو وشيك ومهُندَم كده في نفسه، والّ– إزاي أثّر على نفسيتِك؟
بُصّي، بيأثر على النفسية إن هو بيبني ثقة بالنفس غ غير طبيعية، يعني آآ م مهولة. أنا أنا اليوم اللي بالبس فيه حلو وبالبس heels ولابسة كده وشكلي حلو وعاملة شعري مش عارفة شكله إزاي وكده، وعندي meeting، أنا بابقى عارفة إن أنا خلاص الmeeting ده بتاعي، هاقفل الdeal وأنا قاعدة. ف فهو م
امم. معاكِ حق. آه. حلو أوي، يعني أنتِ شايفة إن لبسِك بيدّيكِ ثقة وأنتِ رايحة مشوار أو اجتماع معيّن، فأنتِ لو لابسة شيك ولابسة يعني حاجة ادّتِك ثقة في نفسِك كفاية، أنتِ بتبقي داخلة ومتطمنة جدًا.
بالضبط.

إمم، إمم، إمم ده حقيقي <chuckles> الأول كان هي كانت مراحل كده، الأول محلّات sports wear و وNike وبتاع، بعد كده آآ لبس formal وblazers وtops تحت الblazers وheels، وعندي كان عندي بقى في ال في ال لسه يعني لحد دلوقتي عندي، في الأوضة كده، آآ، بوكسات جِزم heels <chuckles> بجد بال الأوضه كُلّها بوكسات، بوكسات، بوكسات، كُلها جِزم heels بألوان عشان الmeetings وبتاع. <tsk> فلحد الوقتي بقى بقيت شخص اللي هو م مَرِن شوية، أنا مرتاحة في لبسي وده بيعكس شخصيّتي، بس في نفْس الوقت حافظت على إن يبقى الfirst impression بتاعي عند الناس لطيف، ف فبقى شكلي chic في نفْس الوقت.
آه. إمم. آه. <chuckles> إمم، حلو. حلو جدًا، طَب قُولي لِي هو أنتِ بتاخدي استلهامِك لللبس منين؟ يعني هل في مكان معيّن أنتِ بتدوّري فيه على style جديد مثلًا تحبّي إن أنتِ تجرّبيه، والّا أنتِ بس بتنزلي تشتري الحاجات وأنتِ بستايلي اللبس على ذوقِك؟
آآ، بُصّي آه يعني أنا أصلًا برضه شخص بي بيحب أوي ينزل يعمل shopping لوحده، ما ما اكونش أصلًا آه، يعني أنا مش باحب أنزل مع ممكن أنزل مع حد، ومع واحدة صاحبتي هي اللي تعمل shopping تمام، لكن أنا لمّا أعمل shopping اجيب حاجات لنَفْسي، أنا باحب أنزل لوحدي تمام.
آه، أوكي. إمم. فأنتِ بتنزلي لوحدِك تمامًا.

قولي لي أنتِ برضه النقلة بتاعة اللبس الرياضي للبس formal أوي، يعني الموضوع ده هل فرَق معاكِ في الراحة؟ يعني اللبس الرياضي بيبقى حاجاتها مريحة جدًا يعني و آه قولي لي الموضوع ده كان يعني إحساسِك كان عامل إزاي؟ كنتِ متضايقة في الأول؟ كنتِ خايفة من إن ده هيغيّر شكلِك تمامًا؟
أيوه طبعًا. <giggles> كن آه، كنت مش مرتاحة يعني، كنت اللي هو <laughs> كنت حاسة كده اللي هو يا جماعة فين الكوتشي اللي أنا باحبه؟ وبعدين أنا كنت بعد التمرين، باقلع الكوتشي والبس شبشب كما كمان، <laughs> أنتِ متخيلة؟ <laughs> يعني لابسة كو كُلّه sportswear وباروّح بشبشب، فاللي هو يا جماعة فين فين حياتي البسيطة دي؟ أنا عاوزاها مرة تانية، ف فأه طبعًا لأ باح يعني باحس إن الدنيا لأ، يعني اللي هو ليه heels و ومتكتفة طول اليوم بجاكيت ومش عارف إيه وبتاع، بس يعني هم زي ما بيقولوا امم.
آه. <chuckles> <laughs> كمان، شبشب، أوكي <laughs> امم. آه، هل أنتِ بتحسي إن اللبس اللي أنتِ لابساه في اليوم يعني بيغير طريقة تصرفاتِك؟ يعني أنتِ لو لابسة لبس رياضي، آآ، غير ما بتبقي لابسة اللبس اللي أنتِ رايحة بيه الشركة؟
آمم، بُصّي، هو سؤال جميل أوي. هو مش بيغيّر طريقة تصرفاتي، يعني أنا كده، كده نفس الشخص اللي لابس نفس الهدوم، بس أنا باحس إن هو الحتة اللي هي بتاعة الثقة دي، أنتِ لو لابسة كويس هتبقي بس واثقة من نفسِك سيكا كده، اللي هو فاهمة، لو أنتِ واثقة في نفسِك هتبقى بتزيد سِنّة كمان. آآ، اللبس الرياضي باخده اللي هو لو شكله حلو، أصل دلوقتي في ناس بقت بتلبس sportswear عادي وبتخرج، بتبقى شكلها حلو جدًا، جدًا. ف فحتى بقى في variety كمان إن أنتِ تلبسي لبس رياضي برضه يبقى شكلِك حلو، وواثقة في نفسِك وكده.
آه. حلو. آه، أه، طبعًا. طَب خليني أسألِك، آآ، رد فعل الناس حواليكِ كان إيه؟ يعني النقلة كانت كبيرة شويتين، فقولي لي يعني أهلِك مثلًا، وأصحابِك كانوا متعودين إن هم على طول شايفينِك باللبس الرياضي، وأنتِ راحة وجاية، آآ، كان رد فعلهم إيه؟
امم. بُصّي، هي م يعني الرد الفعل الأكبر كان في البيت بصراحة، لإن مامي كانت بتعاني معايا طول فترة ما أنا باتمرّن، اللي هو آآ نيجي ننزل نشتري مثلًا لبس العيد، أقول لها أنا طَب أنا عايزة ال أنا عايزة الlegging ده وعايزة الشورت ده وعايزة الt shirt ده، ف بالضبط، فتلاقيها بتدفع يا حبيبتي فلوس في لبس برضه already أنا عندي منه خمس آلاف قطعة، فما كنتش باجيب لبس أصلًا، <tsk> فهي أول ما شافت بقى التغيير ده، أمّا نزلت جبت اللبس بقى وجيت وكده، لقيتها بتبُصّ لي بقى وباقيس لها بقى وباخرج وبتاع، لقيتها بتقول لي: "في إيه؟" قلت لها: "أنا اشتغلت بس." أيوة بالضبط أنتِ مش بنتي. <giggles> فقلت لها ومامي قعدت تقول لي: "شكلِك تحفة"، طبعًا دعمتني جامد أوي، قعدت تقول لي: "شكلِك تحفة وجميل، وشفتِ أهم حاجة إن الواحد يبقى شكله حلو ومش لازم الراحة بس."، ومش عارف إيه و قلت لها
امم. آه. نفس الحاجة، <laughs> نفس الحاجة تاني. آه. آه. أنتِ مين؟ <giggles> آه. يعني هي كانت بتشجّعِك إن أنتِ تستمري أكتر وحفّزتِك إن أنتِ تكمّلي في ال في الموضوع ده.
أيوه طبعًا، طبعًا.

آه يعني دي أكتر حاجة بتريّحني بصراحة. باحس اللي هو فاهمة، أنا باجيب اللي ع اللي شبهي وباجيب اللي أنا عاوزاه، وبجيب اللي أنا آآ، شخصيتي اللي كوّنتها على مَرّ سنين كتيرة أوي هتبقى بتروح لحاجة معيّنة، وأنا باحس إن هو هي دي خلاص أنا في مثل كده بيقول آآ "كُل اللي على ذوقك، والبس اللي على ذوق الناس". أنا باقول: "كُل اللي على ذوقك، والبس اللي على ذوقك." <chuckles> برضو. <laughs> ما تعملش حاجة على مزاج الناس خالص. <laughs>
امم. امم. <laughs> حلو جدًا. طب قولي لي هل أنتِ تعليقات الناس بتفرق معاكِ؟ يعني، آآ، لو حد مثلًا اداكِ تعليق يضايق شوية على لِبسِك أو كده، هل الموضوع ده بيأثر فيكِ؟ يعني ممكن ما ترجعيش تلبسي اللبس ده تاني، أو آمم، الموضوع ممكن يضايقِك شوية؟
امم. بُصّ بُصّي يعني م م مش بيأثر فيّا خالص، خالص، خالص، خالص. يعني أنا خالص تمامًا. أهلي قال علموني حاجة، قالوا لي: "بُصّي في المراية قبل ما تنزلي، لو أنتِ شكلِك عاجبِك خلاص يبقى هو حلو."
خالص.
ف آه يعني وبصراحة يعني عملت كده كتير أوي، يعني عملت كده كتير أوي، أوي. اللي هو أنا ممكن أكون لابسة حاجة أنا عارفة إن يعني يعني أو هي مثلًا ما تكونش لايقة عل ع على بعض ل لناس كتير أوي، بس أنا بس أنا مقتنعة بيها وعاجباني جدًا، أنا as long as إن هي عاجباني مش باعتمد حد بصراحة. مش عارفة دي قساوة والّا إيه، <chuckles> بس يعني <chuckles>
حلو جد امم. حلو جدًا. لأ، يعني برافو عليكِ إن أنتِ عارفة تعملي ده، يعني إن أنتِ تبقي نَفسِك ومرتاحة في كده، يعني مش مش عايزة طب قولي لي لو حد داخل على مرحلة جديدة زي اللي أنتِ دخلتِ عليها مثلًا، ومحتاج يغيّر آآ، ستايله تمامًا في اللبس، ومحتاج، آآ، برضو يحس إن هو ما غيّرش شخصيته معاه، تنصحيه بإيه، يبدأ منين، ويعمل إيه؟
بالضبط، بالضبط. أيوه. امم. امم. آمم، آه يعني هي أهم حاجة إن هو يكون بينقّي حاجات أو بتنقّي حاجات هي ليها علاقة بيها. يعني برضو خدي بالِك هو على حسب السِن، يعني كل سِن بيبقى ليه برضو ال الstyle بتاعه وال وال والدماغ بتاعته كمان يعني. يعني وإحنا أصغ وإحنا أصغر سِنًا آه كنا نحب أوي نمشي مع الtrend والموضة وأيام الجامعة ومش عارف إيه و لكن أنتِ كل ما تكبري بتحسي إن ال لأ أنتِ بتكوّني شخصيتِك وبتشوفي أنتِ مرتاحة في إيه وكده. فهي برضو آآ، مرحلة عمرية برضو ليها عامل كبير. بس أهم حاجة يعني إن كل حد بيبقى بيلبس الحاجات ال ال آآ، اللي بتreflect الشخصية بتاعته، أو بتعكس الشخصية بتاعته. وأهم حاجة يبقى راضي عن شكله وراضي عن نَفسه ويبقى شكله مُهندَم. بس كده، يعني أنت لو عملت الحاجات البسيطة دي فأنت خلاص يعني الكون كله معاك. فدي وجهة نظري بصراحة. امم.
أكيد. معاكِ حق فعلًا. آه. اهم. حلوة جدًا النصيحة دي. حلوة جدًا النصيحة دي. شكرًا ليكِ على وقتِك، وأنا حقيقي استمتعت بالكلام معاكِ على الموضوع ده.
وأنا كمان يعني استمتعت جدًا معاكِ. شكرًا ليكِ.
مع السلامة.

بالضبط، يعني أنتِ بتبقي متطمنة وواثقة في نفْسِك وبيحسِّن الحالة المزاجية كمان، أنتِ لو لابسة كويس هتلاقي نفْسِك أصلًا تلقائي مودك لطيف، حاسة إن أنتِ شكلِك حلو، حاسة إن أنتِ مُهندمة، حاسة إن أنتِ مضبّطة نفْسِك، فأنتِ أصلًا مودك بيتغيَّر بسرعة، لو بس لابسة حلو.
طَب قولي لي، أنتِ قبل لمّا تبدئي الشغل شوية، يعني أنتِ كنتِ قُلتِ لي إن أنتِ بتلبسي لبس رياضي وبس، آآ، قولي لي، يعني الموضوع فَرَق معاكِ إزاي؟ يعني، هل أنتِ أصلًا كنتِ بتجرَّبي اللبس ال الformal ده قبل كده والَّا الموضوع جِه فجأة بالنسبة لِك؟ يعني أنتِ من لبس رياضي على طول رُحتِ للبس ال ال الشركات، اللي هو ب
إمم. لأ، ما كنتش ما كنتش باجرَّب بصراحة اللبس الformal بس يعني كنت كنت بالبس لبس عادي، برضه اللي هو مش لأ، لكن الformal الformal بتاع الشركات و الmeetings ده كان أول ما اشتغلت بصراحة، يعني هو ال ال اللي ودّاني لنقلة تانية، وفي نفْس الوقت كنت برضه مش الformal بقى اللي هو بدلة من أولها لآخرها، لأ، أنا ممكن ألبس blazer على jeans على heels مش عارف إيه، برضه الحاجات اللي هي الشركات عشان هي شركة مش بنك برضه فبتبقى سامحة بال بال-semi formal يعني. فأنتِ بالضبط كده. ف ف آآ، يعني it ends up إن بيبقى شكلِك لطيف كده. وخدي بالِك بقى أنتِ كمان لمّا بتبقي بتلبسي كويس، ده اللي أنا اتعلّمته برضه في شغلي، أنتِ لمّا بتبقي لابسة كويس الclient أول impression عنه بتبقى كويسة، يعني لإن إحنا بَشَر، يعني إحنا أ أو أنتِ ما تعرَفنيش ولا أنا أعرفِك، بس أنا شُفتِك، أول ما أشوفِك هابُصّ على لبسِك، هابُصّ على مظهرِك، والعكس صحيح، فده طبيعي، ف ف
إمم. آه. في شوية مرونة يعني. آه. طبعًا، طبعًا. إمم. اهم. فأول انطباع يعني اللبس بيفرق جدًا مع الشخص اللي هيشوفِك لأول مرّة، يعني بيدِّي انطباع أوَّلي كده عن الشخصية.
بيدِّي انطباع أوَّلي عن الشخصية وبيدِّي انطباع أوَّلي، عشان أنا كمان ب بrepresent الشركة، فهو بيبقى عارف مين اللي جاي يتكلم وشكلُه إيه، فالحاجات دي كانت مهمة أوي عندنا. فآه طبعًا بيدّي انطباع أول انطباع لو كان كويس الدنيا هتبقى ماشية تمام. فطبعًا هو حاجة مهمة أوي، أوي.
آه. إمم. طَب